بالضبط، ومُعظم الشركات آآ بتشتري آآ يعني مُعظم الشركات لو أنتِ اكت لو أنتِ لاحظتِ كُلّ شركة، آآ تلاقيها شَغّالة مع 4 شر شركات، فلو واحدة منهم اللي هي المصدر ال اللي بتدفع فلوس وده ده يشتري وده يصّنع وده يعمل، لو واحدة منهم وقفت، تلاقيهم كُلّهم برضه وقفوا واضطروا يمشّوا ناس وكده، هي دي هي دي حاجة أنا ما باحبهاش في ال في الشُ
اهم. اهم. اهم. آه. <tsk> إمم. دي حاجة ممكن آه، يعني قصدك يعني في ال في اللي هي شركات اللي هي آآ Corporate يعني، إن هُم في أي وقت ممكن يستغلوا عنك، لإن هُم مش معاهم، ما عندهُمش فلوس، امم، دي دي فعلًا دي فعلًا حقيقة، يمكن آه، يعني الناس اللي هي بتعتمد على شُغل كتير أوي في في شركات، ومثلًا مش فاتحة الBusiness بتاعها، دي طبعًا د ده ليه مشاكله لوحده، إن ال إن الشخص يبقى فاتح ال الBusiness بتاعه، بس فعلًا إنّه الناس لمّا بتعتمد على شركة وكده، وأنا أعتقد يمكن في أمريكا، آآ، اللي أنا باسمعُه، أنا ما عِشتش هناك قبل كده. <tsk> إنُّه آآ، في أي وقت الNotice ممكن يدوها لك، يعني خ يعني هُم مش مش متعلقين بيك بأي حاجة، هي Notice 30 يوم، أسبوعين باي باي.
بالضبط. بالضبط. ما عندهُمش فلوس بالضبط. إمم. بالضبط. هي دي أهم حاجة بالضبط. بالضبط. آه. حلو. بالضبط، بالضبط. ما ف ما فيش، لأ، ده هي هي العكس، هي العكس، هي هو أنا إحنا المفروض ندّيهم الNotice ده قبليها بأسبوعين قبل ما نمشي، عشان يلحقوا يلاقوا حد تاني، وهُم ممكن يمشوكِ في أي وقت، يعني ده أنا أنا أنا حتّى آه، ممكن يمشوكِ بكرة فعلًا، أنا الشُ الشُّغل اللي أنا كنت شغّال فيه، آآ كنت كنت شغّال في البيت آآ مع م م م آآ في الش في الش شرك شركة هندسة، و
واو! اهم. اهم. بكرة. <chuckles> واو! اهم. اهم.
آآ آآ سافرت مصر ورجعت، ولمّا رجعت دخلت مُكالمة مع الMan مع ال م مع الManager وكنت باتكلّم معاها، وقالت لي قالت لي: "بُص خلّي بالك، آآ، الشُّغل يعني ما تتأخرش فيه" عشان آآ عشان أنا كنت كنّا بنرسم حا حاج حاجات في الشُّغل، ف قالت لي: "ما تتأخرش." وطبعًا ال الرسومات اللي بتتعمل على ال أ بالضبط، ب غير إنّها بتاخد وقت، ل يعني لازم تبقى صح، فأنا لازم آآ لازم لمّا أعملها لازم لازم لمّا أرسمها، لازم أبعتها لحد، لازم يتأكد إنّها صح، ولو معمولة غلط لازم أصلحها، فهي كده لمّا
آه. اهم. اهم. الهندسية بتاخد وقت. إمم. آه اهم. اهم.